Eee, ada sih, Kak, menu andalan yang <chuckles> biasanya aku masak buat banyak orang ya, Kak, dan budgetnya juga enggak terlalu, eee, apa gede gitu, itu ada namanya nasi liwet, Kak, jadi kalo nasi liwet mhm.
Nasi liwet. Oh itu gimana tuh nasinya, emang nasi putih, nasi coklat, nasi hitam atau apa tuh, Kak?
<laughs> Nasi liwet itu nasi yang, eee, apa ya dikasih bumbu gitu Kak, itu, eee, dikasih jadi ketika kita masaknya itu dikasih minyak, kemudian dikasih, si eee, bawang daun ya, eee, bisa bawang merah juga ditambah salam sama sereh, daun sereh, batang sereh. <chuckles> Iya itu wangi Kak, jadi biasanya ya mhm, ketika kita masak, eee, nasi liwet itu, eee, sebenarnya kita enggak terlalu, b apa enggak perlu terlalu banyak lauknya, Kak, karena si nasi liwetnya aja itu udah enak gitu kan, eee, jadi mhm, basic-nya nasi liwet misalnya kita cuma ada nasi liwet, ikan asin sama sambal aja itu sebenernya udah cukup banget, Kak, itu bisa bikin nambah nasi. <chuckles> Iya, berkali-kali.
Wei, ramai rasanya berarti ya? Wangi, mhm. Oh oke. Waduh, ngiler nih jadinya <laughs> kalau, kalau ada ikan asin tu biasanya enak kan tapi kalau nasi liwet itu b pakai santan apa enggak, Kak?
Mmm, betul. Eee, itu ada yang pakai santan ya, Kak, tapi kalau misalnya kebanyakan di aku ya, di orang Sunda itu enggak pakai santan, Kak, kalau santan kan itu lebih kayak nasi uduk ya, Kak, atau nasi kuning gitu heeh, kalau di sini, eee enggak nasi liwet itu cuma pake minyak aja ya, Kak, jadi itu lebih pulen, jadi pake minyak, minyak goreng minyak goreng. Itu biasa.
Oh ya. Mhm. Itu minyak apa? Minyak apa, Kak? Oh minyak goreng tapi minyak goreng yang masih kuning kan, yang masih baru gitu kan?
I Iya yang masih baru lah, Kak, bukan jelantah ya, eee itu biasanya paling cuman 3 sendok ya, Kak, terus kita campurin tuh kayak bawang merah, eee, bisa bawang merah tapi yang paling penting sih bawang daun ya, daun bawang udah gitu salam sereh kemudian kita tambahin penyedap. Itu bisa ada jadi iya jadi
Iya iya. Oh ada penyedapnya juga, penyedap rasa, itu rasa apa, Kak, biasanya?
Eee, bebas sih, Kak, itu tergantung ya, Kak, kan penyedap itu ada rasa ayam, rasa sapi gitu kan, kalo aku biasanya sih rasa ayam dan ye itu yang jadi bikin si nasinya tuh ada rasanya ya, Kak, na ada rasanya dan ada, eee, aromanya gitu, Kak, itu yang bikin nikmat sih, mhm.
Iya. Mhm. Oh gitu. Tadi katanya kan 3 sendok minyak, itu perbandingannya berapa jumlah nasinya tuh, Kak?